فاهم. أنا طبعًا يعني شايف إن خوفك عليه ده، ده بيعكس قد إيه أنت شخص كويس وشخص محترم وخايف على صاحبك، مش مش بس عايز يعني يعني تسأل عليه أو مثلًا مش أو تتمنظر عليه أو تدّي له معلومة من غير ما ي وكمان أنت خايف على شعوره، ده كمان ده حاجة كبيرة جدًا، إن أنت خايف على شعوره. طَب قل لي ك قل لي كده مثلًا، هل في وِد قديم مثلًا ما بينكم، في عَشَم بينكم مثلًا يخلّيكم تعتمدوا، آآ مع بعض على بعض مثلًا وفي بداية الحوار بالذات يعني، تعرف تفتح معاه موضوع؟
بُص، هو يعني إيه، إحنا آآ، آآ فيه ممكن تعتبرها مثلًا علاقة مثلًا زمالة شُغل و يعني إيه، صحاب أوي، إحنا مش مثلًا مش أنتيمي، هو مش أنتيمي في الشغل مثلًا، م مش صاحبي أوي اللي هو مثلًا بنخرُج مع بعض وكده نقعد مع بعض على القهوة، لكن هو زميلي في الشغل بس بقى لنا فترة مع بعض، يعني بقى لنا يعني بقى لنا سِنين مع بعض اللي هو عِشرة شُغل بقى، لكن ما آآ، ما هو ما هوّاش صاحبي اللي هو مثلًا باخرُج معاه، باقعد معاه على القهوة مثلًا، بنخرُج مثلًا آآ نتفسَّح مع بعض نروح مصايف أو الكلام ده. فاللي هو آآ، هو ده اللي مقلّقني إن هو إن أنا أكلّمه اللي هو إيه، عشان ما يفهمش كلام. يعني ده لو واحد مثلًا صاحبي مثلًا أنتيمي والّا حاجة أو صديق طفولة مثلًا أو صديق دراسة والحاجات دي، فعادي ممكن أقول له مثلًا أو حاجة زي كده حتّى أنصحه كده ب ب بهزار وك هو هيقبَل، هيقبَل منّي الكلام، م مش هيحِس مثلًا إن أنا
اهم. آه. إمم. آه. إمم. أيوه فاهم. إمم. إمم. إمم. آه. فاهم، لكن هو ب هو مُجرّد زميل عمل يعني، فأنت يعني آه. إمم. قديم.
هو هو زميل عمل بس قديم شوية، يعني إيه، إحنا بقى لنا مثلًا ب بقى لنا مع بعض شوية، لكن ب ك هو داخل ك علاقتنا كُلّها داخل ال ال ال العمل بس، اللي هو ن نخرُج برّه الشغل، لأ ما فيش م يعني إيه، م ما فيش تواصل ما بيننا أوي يعني.
إمم. إمم.

اللي هو قصْدك، إن هو لمّا آجي قصد لمّا أجي أعمل مثلًا حاجة أنا هاعملها معايا، اللي هو تعالَ اعملها معايا أو كده أو نشتغل مع بعض لإن هو بيبقى شُغله شوية آآ ق قاعد يبقى جنبي ف ال يعني إيه، آآ الش شُغله شوية غير غيري، يعني مثلًا تعالَ نعمل مثلًا حاجة، هو متابع حاجة وأنا متابع حاجة تانية ف تعالَ آآ ممكن ي زي ما أنت بتقول مثلًا دي أنا ممكن أعملها بحيث إن إحنا إيه، طُول ما أنا قاعد مثلًا أقعُد أصحصحه. ده قصدك إن أنا أ أتكلّم معاه أو كده خلّينا آآ خلّيك معايا مثلًا أو كده؟
إمم. إمم. إمم. إمم. أيوه، آه وكمان أقصُد بقى بالضبط، أقصد مثلًا كمان يعني لمّا تيجي توجِّه ليه النصيحة تقول له مثلًا إحنا آآ، مثلًا إيه رأيك لو عملنا لو أرسلنا مثلًا ال الملفّات دي بسرعة بشكل معيّن، لو مثلًا لو لو بَعتنا الemail ده، إيه رأيك لو خلّصنا الشغل اللي عندنا متأخّر بسرعة، أنا أعمل كذا وأنت تعمل كذا بحيث يبيّن إن إحنا يعني، كلمة إحنا دي بتخلّيك قلْبك أكتر على الشغل وفي نفس الوقت بتحُط نفْسَك ف معاه، يعني هو بيفهَم إن أنا كمان إن أنت كمان معايا فاهم، كمان برضه آآ ب يعني ما تخلّيش مثلًا الكلام عن شخصيته كلّها مثلًا، خلّي مثلًا الكلام على موقِف مُحدّد واحد مثلًا، يعني إيه، يعني غلطة واحدة عمَلها وممكن تشكُر مثلًا بيه في حاجات تانية، أنت شاطر في كذا وكذا الصراحة أنا باتعلّم منك كذا وكذا وأنت الصراحة ممتاز في كذا وكذا بس هو إيه، لو إحنا بقى طبعًا ركّزنا أكتر في كذا وكذا وكذا فاهم، هيخلّي الموضوع يب آه هيبان آه، بالضبط، وكمان تقول له يعني مثلًا إن يعني تقدِّم حَل بسيط برضه، تقدِّم حَل بسيط ممكن يعجبه، أ لو هو مثلًا بيأخّر الرَّد أو مثلًا بيأخّر رَد على الemail أو مثلًا بيعمل مثلًا نظام لو عملنا مثلًا نعمل نظام تنبيه سريع مثلًا إن إحنا في حاجة اتأخّرنا عليها في تسليم مستهدَف أو target أو حاجة ده برضه هينفع جدًا. صح والّا لأ؟ عملت ده قبل كده يعني؟ إمم، إمم.
آه حلوة حلوة الطريقة دي، أنا ممكن أجرّبها. آه، طَب آه هاجرّب ده طبعًا بصراحة، لأ ما عملتوش بصراحة بس هاجرّبه ده، أنا هاجرّب يعني، أنا كنت آآ، كنت باقلّق بصراحة إن أنا اتكلّم معاه بس لأ، دي دي فكرة حلوة بصراحة أنا هاجرّبها. طَب هاخد رأيك في أو نصيحتك مثلًا في حاجة تانية آآ، ت آآ إيه الأحسن، إن أنا مثلًا، إن أنا اكلّمه كده آآ لوحدي كده آآ، بال باللي إحنا باللي إحنا زي ما قُلت كده والّا إن أنا أدخّل حَد معايا، مثلًا لو قُلت مثلًا حَد من زمايلي تاني إحنا كذا حَد في المكان أصلًا يع أحاول مثلًا أتكلّم مع حَد تاني بحيث إن إحنا آآ نتكلّم معاه مع بعض ال آآ آآ ال إحنا الإتنين نتكلّم في نفس الوقت أو زي ما قُلت كده إحنا ممكن مثلًا نتّفق إن إحنا ن ندخُل على القهوة أو نخرُج على القهوة، فأجيب مثلًا حَد معايا بحيث إن إحنا نكلّمه، فده هو هي وقتها ممكن يحس إن هو ماشي ممكن يتقبّل الكلام والّا يحِس إن إحنا كُلّنا عليه و أنا يعني ب يعني إيه دي، إيه النصايح اللي أنا أعملها وما أعملهاش؟
تمام. إمم. إمم. اتفضّل. إمم. إمم. إمم. إمم.